Bah, avant les gens, heu, ils ils, bah, ils avaient pas besoin de téléconseillers et et ça marchait. Il y a bien eu une époque où il y avait pas de téléconseillers, et la téléphonie, heu, s'est quand même développée. Le le téléconseiller n'est pas, heu heu, qui répond au téléphone pour mon forfait ou autre, à un moment il était pas là et pourtant, heu, ça a pas empêché que la téléphonie mobile ou autre s'est développée.
Heu, oui, mais alors, du coup, heu, en en prenant le problème dans l'autre sens, tu retires les téléconseillers. Tu fais comment, quand tu as besoin d'un renseignement ou d'un SAV?
Bah, tu vas en boutique.
Mais tou toutes les toutes les entités n'ont pas une boutique.
Oui, mais c'est en fait, heu heu, en fait l'idée c'est que la société s'est transformée pour que des métiers heu, il y ait des fois il y a des et c'est ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle une transf une, heu, transformation schumpétérienne, si je me souviens bien. Hem, c'est en économie <chuckles> c'est que
Waouh! <laughs> C'est <chuckles> hyper technique là! <chuckles>
et des fois des fois il faut un peu quand même, il faut un peu hem, l'idée l'idée c'est quand une, heu ouais!
Heu, c'est ça ça ça v ça vaut très cher au mot compte triple, heu, enfin, ça vaut très cher au Scrabble ce mot. <chuckles>
Ouais, ça me fait gagner un petit peu quand même, hem, l'idée c'est que quand il y a, heu, u une, heu, u un changement technologique, il y a des métiers qui disparaissent. Par exemple, les porteurs d'eau, heu, il y en a plus, et les gens sont pas plus au chômage parce qu'il y a pas de porteurs d'eau. Les dactylo ont disparu, elles ont été remplacées. Heu, l'idée dans un métier «utile» entre guillemets, c'est que par exemple demain je supprime les éboueurs, là tout le monde est très, très mal. Ça fait ramener voilà, ça apporte, heu, s
<chuckles> Oui, bah, ça ça ça ça s'est déjà manifesté, ne serait-ce que quand ils faisaient les grèves, heu, dans dans des grandes villes, comme Paris. Quand les quand les éboueurs font grève, heu, les les les ré les habitants le ressentent tout de suite, ça, c'est sûr.
Ouais ça ça c'est un métier très utile. Ça, c'est un métier essentiel. Heu, maçon, électricien, heu, m m militaire heu f ambulancier. Si demain je supprime, heu, les chanteurs de variétés, heu, bah la vie continue hein.